Ah tá.
É é aqui em casa aí, sabe, aí é mais tranquilo, mais relaxado, e aí dá para controlar um pouco melhor. Mas, tipo, fazendo as tarefas fáceis, sabe?
É. É por eu é porque eu começo a tra Sim, eu porque eu começo a trabalhar mais ou menos nesse horário, umas 10h, assim, que eu tenho uma manhã também ah, eu acordo, tipo, lá por umas 8h, daí eu levanto, aí eu vou, tomo minha xícara de chá, aí o meu marido a gente conversa um pouquinho, aí levo meu cachorro para passear, compro um pãozinho, tomo um café lento, sabe. Aí eu começo a trabalhar às 10, mas eu acho que essa é a diferença porque <smacks lips> eu começo a trabalhar já com a tarefa grande. Porque daí já me tira que, tipo assim, muita das vezes, né, eu começo mais ou menos umas 10, dez e pouquinho, meio-dia eu já, tipo, já matei basicamente tudo que eu precisava fazer, assim, de tarefa muito grande. E depois, do no decorrer do dia, ou é uma coisinha pequena, ali, ou eu só vou alinhando com as outras pessoas, e tal, hã, o que eu já fiz, mas o grosso de eu mão na massa eu já fiz de manhã, porque eu sinto que de manhã a gente tem mais força, por mais que seja demorado, mas a mente está limpa <chuckles> ah, porque a mente está limpa, pô.
Boa. <chuckles> Boa, pô. Uhum. Aham. Sei. Aham. Uhum. <laughs> Pois, por mais que custe uns cafés, né, <laughs> não, eu te entendo perfeitamente. E, olha, deixa eu te perguntar uma coisa, eh, você usa atividade física, também, para tentar ajudar nesse ponto? Porque eu tenho vários amigos que fazem, eu mesmo não, mas você usa?
Exato. Exatamente. Hã.

Olá, tudo bem?
Olá, tudo bem e você?
Tudo joia. Olha, falando aqui de dia a dia e hábitos, você tem aí alguma coisa que você usa ou faz para ajudar a manter o foco?
Hã. Olha a 1º coisa que eu faço pra manter é muito difícil, 1º tem que ter o contexto do que trabalha, eu trabalho em casa com meu próprio negócio, nossa é o é muito difícil, manter foco.
Hum. <laughs>
Eu não sei com quem que você trabalha mas eu vejo que a vida de quando você é eu já fui CLT ou de quem vai pra algum lugar trabalhar, acaba sendo um pouco mais fácil disso sabe? A partir do momento Hã?
Aham. Verdade? Verdade? Essa me surpreendeu hein? Olha só.
É <laughs> Você tá sendo irônico? Tudo bem se tiver. <laughs>
Não. <laughs> Não na verdade eu achei que quando você estava pelo seu negócio era mais loucura mas realmente, tem uma tentação danada de procrastinar, né, não sei se é isso que acontece com você.
Eh eh, sabe o que que é? É porque, assim, quando o que que eu entendo isso que você tá falando, mencionando. Porque assim, você faz por você então, você corre muito mais porque ninguém te garante que no final você vai ter aquele salário, né, que você vai ganhar aquela quantia, então você corre, você nem sempre trabalha
Hum. Uhum. Uhum. Aham.
ah eu vou trabalhar agora 8 horas por dia, eu vou trabalhar 5 às vezes eu já cheguei a época da minha vida que eu trabalhava 15 horas por dia, então, assim, de de domingo a domingo, então, era era muita coisa, era sobrecarga muito grande. Mas a questão é porque, assim, ó, você não tem horário para entrar, você não tem horário para sair, ninguém tá ali na tua cabeça falando: "Olha, se você chegar atrasado eu vou descontar do seu salário." <laughs>
Até, irritar. Uhum. Uhum. <laughs> <laughs> Pois.
Você entende que é difícil? <laughs>
Entendo o seu ponto, sim, tem é é o mal da liberdade, né?